อา แต่ไม่ใช่เรื่องโคโค่นะ มันจะมีเป็นเรื่องหลัก ๆ แล้ว ชื่อเรื่องว่า สวิตช์ ผู้พิชิตทางตัน ผมชอบมากเลย
ไม่ใช่โคโค่ โอเค แล้วมันสนุกยังไง?
เอ่อ มันสนุกยังไงอะ ผมมองว่า
มันเป็นเรื่องแบบไหน กัน? เนื้อเรื่องประมาณไหนคะ? ขอโทษทีค่ะ
เอ่อ มันเป็นเรื่องที่ตัวเอกเนี่ย ตัวเอก เอ่อ เขาไม่มีความทรงจำ หมายถึงว่า จำอะไรไม่ได้เลย แต่ว่า เอ่อ เขามาทำอาชีพเป็น เอ่อ นักช่วยหลบหนี คือถ้าใครต้องการหนีจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เดี๋ยวให้จ้างเขา แล้วเขาก็จะพาหนี
หือ! หนีคุกได้ไหม?
เอ่อ ในเรื่องก็ยังไม่มีใครที่หนีจากคุกนะ เท่าที่ผมนึกออก อะฮะ ๆ อา แต่ว่า อืม แบบว่าหนี หนีจากมาเฟีย หนีจากผู้มีอิทธิพล อะไรประมาณนั้นเสียส่วนใหญ่
<laughs> โอเค หนีจากอะไรบ้างเราสงสัยอะ? จ้างพาหนี โอ๊ย เนื้อเรื่องน่าสนใจนะคะเนี่ย?
อ่า หนีจากนักฆ่า อะไรอย่างเงี้ย อา ประมาณนั้นน่ะ
อา แล้วความสนุก ก็คื ตัวเอกเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไร? ทำไมถึงพาหนีได้?
ครับ คือเขาไม่มีความทรงจำอะไร แล้วก็ร่างกายของเขาก็ปกติเหมือนคนทั่วไป แต่ว่ามันจะมีกรณีอย่างหนึ่ง คือ ถ้าเกิดเขาเข้าในสถานะการณ์คับขันเนี่ย เหมือนเขาจะ เอ่อ เปิด เปิดสวิตช์ แล้วก็ใช้พลังแฝงเข้ามาได้ ซึ่งไอ้พลังแฝงของเขา ก็ไม่ได้เวอร์มากนักอะนะ แต่เป็นแบบว่า เหมือนแบบว่า เอ่อ เก่งขึ้น
อืม อ๋อ พลังแห่งการวิเคราะห์เหรอ?
อ่า ไม่ ไม่เชิงวิเคราะห์ แต่ทางกายภาพ เออ รวมถึงการวิเคราะห์ด้วย
อ๋อ ก็คือมีโหมดแบบ มีโหมดร่างทองไหม? โหมดที่แบบอยู่ ๆ ก็แบบทำได้ทุกอย่าง
อะไรอย่างเงี้ย อา อา ใช่ ๆ ๆ เป็น มีโหมดจริงจังอยู่แป๊บหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยครับ ใน ใน ส แล้วแต่สถานการณ์เขา ซึ่ง
ชื่อเรื่องอะไรนะคะ? ขออีก รอบหนึ่ง <chuckles>
สวิตช์ ผู้พิชิตทางตัน